Ouais, ouais, ouais, c'était il y a 4 ans, heu, je d j'étais à un barbecue avec des potes et donc heu, ils m'ont pris discrètement mon téléphone pour, heu, pour m'installer une une application que tout le monde connaît pour, heu, faire des rencontres et donc heu, ils m'ont
OK. D'accord, donc heu, on va parler amour. <chuckles>
Ouais, exactement, exactement ça et et donc du coup, ils ils me mettent ce cette application sur mon téléphone. Ils me créent un compte et cetera et cetera. Ils commencent à discuter avec quelques-unes d'entre elles, hein, de ces de ces de ces dames et la p la soirée se passe et heu, quelques jours après, donc heu, je remarque que mon téléphone, heu, il commence à y avoir de plus en plus de notifications et je l'avais pas remarqué auparavant, heu, d'une application que je ne connais pas. Mmh. Voilà.
<laughs> D'accord. OK. Ah, bon? Ah, que tu ne connais pas? OK.
Bah, oui, oui, parce qu'en fait, ils m'avaient installé cette application et moi, je ne connaissais pas à la base, heu, cette application-là, en fait.
Ah, tu en avais d'accord, OK, OK, tu connaissais pas cette appli, d'accord et et donc alors là, tu t'es dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, déjà?», «Comment comment ce truc est arrivé dans dans mon téléphone?» et heu et alors quel était le contenu de ces notifications, surtout? <chuckles>
Eh, bah, écoute, c'étaient plusieurs dames, heu, qui qui qui me parlaient, heu, qui avaient répondu aux aux messages, heu, que mes potes avaient avaient envoyés, bien évidemment et donc moi, le 1er réflexe que j'ai, c'est d'envoyer des messages à mes potes en groupe en leur disant: «Mais vous vous foutez de moi!», heu, «Qu'est-ce que c'est que ça?», heu, «Vous êtes sérieux?», enfin, ah, «C'est que c'est quoi, c'est c'est quoi?», «C'est une blague?», «C'est c'est qui ces personnes qui me parlent?»
<chuckles> Tu as été tu étais en colère ou ça t'a fait rire?
Bah, heu, moi, en me connaissant, j'ai toujours le petit rictus, tu sais, aux lèvres donc forcément, j'étais un peu énervé mais en même temps, c'était dans la joie et la bonne humeur, hein. Ça, c'était c'est c'est c'est mon tempérament, je j
Ah! OK. Un mélange de sentiments. Un mélange de colère, de de de m de mmh, d'humour, enfin, en tout cas, de de réactions où tu où ça t'a fait rire et puis te peut-être, quand même, de la surprise, quoi?
Voilà, c'est ça. Ouais, ouais mais de la surprise parce que bon, bah, c'est p c'est c'est, quand même, heu, des petites dames. En plus, elles étaient assez jolies, ben, voilà, c'était un il y avait plein de petites dames, d'un coup, qui m'envoyaient plein de messages donc forcément, heu, c c d'un côté, il y avait le côté qui qui était un peu, voilà, plaisant donc que que, d'habitude, je parle pas avec, forcément, beaucoup de filles voilà, flatteur, comme tu dis, exactement. Exactement.
Bah, c'est marrant, en tout cas! Oui, flatteur. Il y a même un côté flatteur, bien sûr, heu et et et heu, qui te met en valeur, quoi, donc et et donc dans dans dans toutes ces notifications, il y en a une qui a attiré ton attention, c'est ça?
Exact. Tout à fait, une, heu, une jeune, heu, je me souviens de son nom, c'était Juju, heu, du 93. Bon, bah, écoute, je me suis dit: «93, là où j'habite, donc c'est parfait, heu, on va aller, heu, plus parler avec cette personne-là» parce que les autres, heu, les autres, tu sais, tu pouvais voir les localisations et à chaque fois, c'était, heu, enfin, c'était trop loin de chez moi donc je me suis dit: «Bah, écoute, autant prendre, heu».
<chuckles> D'acc Excellent. Ouais, bah, c'est sûr que si c'est à l'autre bout de la France, tout de suite, déjà, sur le papier, ça rend, heu, l l'éventualité d'une relation compliquée, bien sûr, donc heu, tant qu'à faire, il y a forcément, heu, l'aspect géographique qui rentre en compte, donc là, tu vois, Juju du 93,, tu te dis: «Bon, OK, pourquoi pas? Déjà, c'est pas très loin».